Olha, como você prioriza tarefas quando tudo parece urgente?
É normalmente tudo mesmo parece urgente, né? <giggles>
Tudo, tudo. Não tem como você pensar, olha, o que vai ser primeiro ou depois, né. Mas uma hora tem que fazer. E o que que você faz? Me conta esse segredo aí que eu quero aprender.
Não. Com certeza. Até porque, assim, o meu dia tem 24 horas, né. O seu eu não sei, mas o meu só tem 24. Assim eu
<chuckles> E que nessas vinte e quatro alguma parte você tá dormindo, né? E e não pode contar, né? Hum, exato. Sempre é assim. <laughs>
Exato, inclusive menos do que eu gostaria. <laughs> Então, assim, eu me pergunto sempre, sabe, quando eu começo a sentir que às vezes a gente não nota, né? A gente vai fazendo a rotina ali, va vai fazendo uma coisa, pegando outra coisa pra fazer aí vem uma pessoa, pede alguma coisa a gente pra fazer. Então, quando a gente se dá conta, já chegou em um nível que é humanamente impossível, né. Como eu falei, o dia tem 24 horas, eu não posso aumentar as horas do dia.
Hum. Uhum. É verdade, é verdade.
É. Quando eu sinto, né, que tá tudo ficando grande demais pra mim. Eu per eu come eu me pergunto. Será, meu Deus, isso aqui é urgente pra mim ou pra você, pra outra pessoa no caso, né? <chuckles>
Hum. Hum. Boa, exatamente.
Hum. Tipo no trabalho, muito.
Porque você Uhum.
Eh, ah, um paciente chega, porque o paciente nunca é paciente, é sempre impaciente. Então, quando o impaciente chega, é tudo urgente, o problema dele é sempre mais urgente que o outro. Eh, quando chega pra mim, né, "Ah, tem que fazer isso e isso", eu já tô ali cheia de coisa pra fazer eu, tipo meio
Ah, é verdade. <chuckles> Uhum, uhum. Uhum. E você não pode escolher o que é mais urgente, né, existe uma regra ali, um caminho que você precisa seguir, acredito, ainda mais se tratando de trabalho. Ou você consegue passar algum paciente impaciente na frente, por exemplo, pela pela urgência?
Essa pessoa. Uhum. Assim é eu penso, sabe o quê? Eu não sou o pronto-socorro, eu não sou a emergência. Então, quem quer coisa urgente tem que ir pra emergência, né. No hospital não é ali, não.
Exato. É é isso mesmo. E aí eles acabam, eh, tornando aqui
Não, exigir, né. É sempre a pessoa quer exigir, mas, assim, nós, seres humanos, temos muito isso, né, o meu problema é maior do que o de qualquer pessoa.
Aham. Interessante, é verdade. Você falou um ponto muito s muito sério agora, porque a gente nunca sabe mensurar o que é pouco ou muito, né? A gente só sabe mensurar o que é nosso, e o nosso é sempre muito, né. E e e aí te coloca no lugar de difícil, né. Onde você tem com como priorizar, porque, eh, ali, você também tem outras coisas. Você atende, e aí você também faz a parte administrativa, me conte um pouquinho como é sua sua rotina.
Isso. É tudo, tudo, tudo. Às vezes eu eu tô lá dentro atendendo eu tenho que colocar a cara pra fora pra pedir às pessoas pra falar mais baixo, pra colocar o som do celular mais baixo, porque às vezes eles ficam vendo, não sei, notícia de de tragédia de jornal no celular e que dá pra escutar tudo dentro, sabe, porque muita gente também, tem idoso, tem tem gente de todas as idades, de todos os tipos, de todas as classes sociais e possiveis, então é praticamente, eh, uma gestão por completo de um ambiente, né. E o que que acontece, por exemplo. Eu muita coisa, assim, eu consigo um pouquinho, assim, mudar a questão da prioridade, sabe, mas tem que ser uma coisa, sabe, muito grave. E o problema é como você vai explicar para as pessoas que estão fora ali. Ah, desculpa, eu vou fazer essa senhora passar na frente, porque ela acabou de ter um aborto, né? Um exemplo. Não posso, tem a privacidade. Então é
Uhum, uhum. Uhum. Hum. Hum, é verdade. É verdade. Então, assim, até a cautela, né, de como você vai falar, o que você vai falar, porque tem a privacidade, né? Do dos seus pacientes da sua da situação.
Nem posso, eh, não tem como. Isso. Até se eu digo, assim, eh, vocês se incomodam se eu trocar 2 palavrinhas com essa pessoa aqui, eh, sa só de eu falar isso eles já começam a olhar a pessoa de cima a baixo e imaginar "Qual será o problema que ela tem eh, será que tem algum problema?".
Uhum. Gen Uhum. E já vai prestar atenção, as anteninhas já estão ligadas ali pra ouvir o que é.
Exatamente, entendeu? Então, na verdade, o ideal, eh, nesse caso, priorizar a a ordem mesmo dos horários de cada um e pronto.
Uhum. Uhum. Entendo.
Entende? Falando da questão, assim, outra questão de de família, eh, de casa e tudo. Eu acho que o melhor termômetro somos nós mesmos, né?
Ok, perfeito. Eu acho que é bacana porque, quando você está em casa, eh, ah, pensando assim, quando você tem muitas coisas para fazer. Mulher, ela tem sempre muitas coisas, a mulher consegue fazer várias coisas. Ah, eu não sei se é bom, porque tem gente que diz que a gente não tem como arrumar uma casa, ao mesmo tempo, tudo, né. Ah, vai vai limpar o guarda-roupa, vai limpar o banheiro, vai a gente fica
E isso, né? Péssimo. Isso. Enquanto isso, vai mexer a panela da comida que está no fogo.
Isso. <chuckles> Eu não sei se esse é o melhor caminho. Como é que você lida com isso, dessas coisas de quando você tem muita tarefa para fazer?
Eu não lido.
<laughs> É melhor, né?
Eu, assim é Eu assim, em casa, eu aprendi muito. É ali que eu posso exercitar aquela teoria, né. Do que é urgente para quem?
Bacana, aham.
E, por exemplo, acontecia muito, que eu dizia: "Nossa, eh, fulaninho". Quando eu quando eu morava no mesmo apartamento que meu companheiro, né. Então assim, eu dizia: "Nossa, ele vai chegar aqui, vai ver que eu fiquei". A gente tem muita mania, né, principalmente mulher, de querer justificar o nosso tempo livre, para o homem que está com a gente em casa.
Uhum. Uhum. Hum. É verdade. Olha só, é me
É. "Ah, ele vai chegar, vai me ver deitada no sofá, e a casa bagunçada", né.
Aham. Gente, por que que será? A gente tem esse poder, essa esse essa necessidade de explicar, né. E e, a gente não tem o tempo livre uhum.
A gente tem isso é. Sim, de justificar, né, o porquê. "Que que você fez no seu tempo livre, se a casa, se a pia está cheia de louça?".
É verdade, é verdade. E aí, como é que você lida com isso? Me dê uma dica.
vai. <laughs>
<laughs>
Então, assim sempre assim, quando a questão não não envolve filho, né, que aí é diferente. Porque assim, quando u uma pessoa adulta vai co ele pode comer, mesmo se eu não preparar. Ele tem mão, ele não precisa. Mas se é uma criança, é o entra assim, é outro argumento, né.
Aham. Joia. É verdade. Uhum.
Porém, assim, o que que eu acho eh, foi aí que eu me dei conta, né. "Mas por que que eu tenho que fazer 1000 tarefas para todo mundo, inclusive para mim mesma? E no final das contas eu só ando por aí com a raiz do cabelo 5 centímetros de branco".
Uhum. Uhum. Ah, entendi. A gente sempre é trat
É, com a pele oleosa, o cabelo eh, a gente se deixa sempre.
E aí nessa nessa escala que você falou, eu adorei, porque o é impor é prioridade para quem? E normalmente nunca é prioridade para a gente, né, a gente sempre se coloca em segundo plano. Tudo está em primeiro, filhos, casa, marido, trabalho. E a gente, né? Na que a gente acaba não encontrando esse tempo, e e nunca se coloca em urgência.
Tá. Olha, é A gota a a gota d'água foi uma viagem que nós íamos fazer, por exemplo, e que naquele dia, sabe, eu estava tão cansada da toda da semana do trabalho, aquele período eu tinha uma carga de trabalho muito pesada, fora de casa.
Uhum. Uhum.
Era tipo uma sexta-feira, eu tinha pedido para trabalhar no trabalho até meio-dia
Uhum.
para de tarde poder arrumar minha mala, que à noite a gente ia viajar.
Uhum.
Só que assim, eu estava horrível. Sobrancelha, cabelo sujo ainda pra lavar, para escovar, para fazer tudo. E e a casa estava um delírio, né. <laughs>
Hum. Uhum. Olha só, meu Deus.
Sem contar que o delírio da casa estava, mas não fui eu que tinha feito. Porque eu passo o dia praticamente todo fora, né.
Ai meu Deus. <laughs> Uhum.
Então, o que que acontece? Quando acontece a noite, que arrumou as malas, que a gente fechou, ia fechar o apartamento para viajar, eh, esse o meu companheiro me disse assim, né: "Eh, nossa! Ai, eh, me dá uma dor no coração, né, deixar a cas s ir embora, deixar a casa essa bagunça aqui".
Uhum. Meu Deus do céu. Te destruiu.
Ai, quando chegou ali, sabe me m m sum o ve se hã <laughs> me sumiu o brilho nos meus olhos. <laughs>
O fogo. <laughs> Meu Deus do céu. Se fosse desenho animado, você estaria com com a fumaça saindo assim, sabe aquela questão de explodindo assim um olho vermelho. <laughs>
Hum. Eu sabia, né. Que tudo aquilo que eu tinha que sabe que que acontece, tem uma coisa, as tarefas, né, eh, de uma casa. Um que são quase sempre urgente, porque tudo muito evidente, né.
Uhum, uhum.
Então ninguém olha que você tem te que você não lavou a louça, por exemplo, ou não passou o aspirador no chão, mas as roupas são passadas, né. Porque sempre acham ali arrumado.
Uhum. É verdade, é verdade.
Então, eles não olham quantas roupas tem para passar no cesto, né, quanta roupa tem suja no cesto de roupa suja. Então só olha o superficial. Bom. É. Resumo, eu sa fe eu fiz aquele dia eu tinha já explodido já antes, né. Porque eu vi a casa naquela zona e eu tinha deixado arrumada. Eu disse: "Você quer saber? Eu vou largar assim, eu vou é para o salão, eu vou arrumar meu cabelo porque eu estou horrível.". <laughs>
É verdade. Uhum. É verdade. Certo. Uhum. <laughs> Aham, aham.
E fu foi a primeira vez
E naquele momento, a prioridade era você, né, então, assim, você ia viver alguma coisa.
Não ex Exatamente. Eu disse: "Não, eu tenho que me priorizar", sabe, eh. Então fui, fiz, mesmo assim, tudo correndo. Aconteceu essa coisa à noite que ele falou assim: "Se, olha, s se incomodou você, a gente atrasa a viagem, não tem problema não. A gente não vai pegar avião, vai viajar de carro, vai arrumar se te incomoda tanto arrumar. 'Ah, eu não estou me incomodando não'." <chuckles>
Uhum. <laughs> Ah, pois, aham, entendi, mas aí, quando você fez essa proposta, você recebeu ajuda? Você recebeu incentivo de apoio?
Não recebi resmungo, fechou a porta Resumindo, sabe, ali, ninguém às vezes não sempre, eu não posso dizer ninguém, porque a gente não pode falar por todos os seres humanos no mundo.
<laughs> Aham. Uhum.
Porém, a gente é, isso é uma grande lição para entender o que a gente se sacrifica demais, as nossas prioridades, sabe. A minha prioridade de manhã é ir no banheiro em paz, em silêncio, ficar me perguntando: já acabou? Eu tenho que escovar o dente, sabe.
Uhum. É verdade. É, isso. <laughs>
<laughs>
Essa foi boa, porque, assim, quando a gente vai ver a correria é tão grande que é até uma coisa como essa, tão simples, que é uma necessidade, uma prioridade, como você mesmo disse, acaba deixando de de ter paz, né, de ter seu momento, porque é uma correria, uma urgência o tempo todo.
É dessa É. Uhum. É, exato Quantas vezes já não aconteceu sabe, de eu sair de casa e lembrar que eu não tinha escovado o dente.
Meu Deus mulher, que situação.
A minha sorte é que eu tenho uma necessaire na bolsa, que eu levo sempre uma pastinha e uma escova, sabe. Mas o que que eu estou fazendo em casa antes de sair? Tudo
Imagino. Aham, é, de verdade.
para qualquer pessoa, menos para mim ter meu cuidado pessoal.
Entendo. Uhum, uhum.
Então, assim, eu me eu eu priorizo a as minhas tarefas, eh, e eu eu penso sempre: "É prioridade para quem isso?"
Uhum. Uhum. Isso você descobriu sozinha ou precisou de ajuda pra encontrar esse equilíbrio que você hoje consegue ter?
Mesmo se não é Olha, esse fato específico, eu descobri sozinha e e, hum, depois assim, eu fiz terapia, mas foi bem depois, por outros motivos, assim, aleatórios pela questão do dizer não. <laughs>
Uhum. Joia. Ah. Você que diz muito não, ou é porque você queria dizer não?
Aham. Não, porque eu me sinto em culpa em dizer não, justamente com a questão dessa aí é tudo junto, né, porque que que acontece, a gente prioriza demais o que os outros pedem da gente e depois ainda fica mal, porque não conseguimos realizar nada para a gente, né, a gente não tá feliz com a atenção que a gente se dá.
Ah, s Uhum. Uhum. Entendo. Uhum, uhum. E nesse nesse ponto a prioridade, eh, em fazer tarefas, nunca vai ter, eh, um tempo para si, né, vai ter muita overdose de coisas, coisas que você até poderia deixar pra lá, mas você acaba colocando como prioridade e que deveria mesmo não s não ter, né, mas tem a ver com casa, tem a ver com o outro, tem a ver com a expectativa que outras pessoas colocam, mas e aí você nunca vai estar em prioridade.
Isso. Uhum. É, é uma é uma vida, na verdade, acho que a vida da mulher, né, e assim eu não sou aquelas pessoas, ah, feminista demais, q eu acho que era ótimo enquanto as mulheres ficavam em casa fazendo bolo e chá e tomando chá da tarde com as vizinhas, sabe. <laughs> Tempo, eu acho que
Uhum. Hum. É verdade, e e nessa época, cuidar de filhos só era um um um compromisso que a mulher tinha e tal, mas assim ela às vezes tinha ajuda ou não, mas não é a realidade.
É. Né. Aham. De jeito nenhum, fazendo bolo em casa e tomando chá da tarde com as minhas amigas, mas pra isso, os homens eram, piu eram, eram mais homens.
Hum. Uau! É verdade, é verdade.
Você vê, eles assumiam uma carga emotiva da casa, a mulher não se preocupava com nada além das da das coisas domésticas, aí tudo bem.
Nesse de doméstica, uhum, é verdade, e essa não é a realidade mais, né.
Então acho Não, não, não, agora não. Então, assim, pra ir pra frente e manter a minha saúde mental e dar também um sentido às escolhas que eu fiz pra minha vida, eu preciso um pouco me priorizar, sabe, porque, eh eh, sou eu, o que é que isso vai afetar? Ah, primeiro eu tenho que estudar antes eu tenho que trabalhar, depois a gente se vê.
Uhum, perfeito. Uhum, exatamente, e e aí você já colocou as prioridades que você tem, são tarefas, talvez não tarefas que você faça para alguém, mas tarefas que você faça para você, para a sua vida, para aquilo que é importante e tenha a ver com o que você disse, sabe, que você trouxe aí, eu achei incrível. "Isso é importante para quem?", eu acho que é o que fica, né, ficou fiquei muito assim, feliz de ter essa dica, porque vai me ajudar, viu. Eu adorei <chuckles> quando você compartilhou.
Era pra você de verdade, essa dica, porque vai <chuckles> vai esclarecer muita, muitas dúvidas em relação a como priorizar, né, e o que é mais urgente pra quem. <chuckles>
Aham. Isso, exatamente e fazer as tarefas de acordo com o que for possível, olha, muito obrigada, adorei.
De nada.